Kak, kamu inget nggak, kapan terakhir kali kamu ngerasa nyesel banget soal sesuatu?
Mmm, nyesel banget tentang sesuatu kayaknya, mmm, 3 bulan yang lalu deh, Kak. Tapi sampai sekarang pun aku masih ngerasa nyeselnya sih, Kak.
Mhm. <tsk> Oh. Baru-baru aja berarti ya?
Iya, bener bener.
Oke, kenapa tuh?
Mmm, itu gara-gara aku gagal di dalam suatu hubungan gitu, Kak, ceritanya gitu. Balik lagi ya, tentang asmara nih. <chuckles> Iya, benar.
Oh, hubungan asmara? Oh, oke oke. Terus terus gimana? Aku jadi kayaknya menarik nih ceritanya.
Mmm, iya, jadi, mmm, aku kenapa bilang nyesel, sebenarnya prinsip hidupku itu adalah aku nggak mau menyesali apapun yang ada di dalam kehidupanku, cuman masalahnya tubuhku menolak. Tubuhku bi m e tubuhku meresponnya dengan menyesal gitu. Cuman aku kayak, eee, berusaha gitulah, Kak, untuk membicarakan dengan diriku sendiri. Kayak lagi kompromi nih gitu, ibaratnya gitu lho, Kak. Setiap hari ya, ya gitu. Nah, kalau ngomongin gimana waktu itu, mungkin kejadiannya tuh aku pacaran ama ini orang gitu, kan punya hubungan sama ini orang gitu. Yang bikin aku nyeselnya tuh lebih ke kayak ini sih, Kak, samalah kurang lebih kayak, eee, ngabisin waktu ketika menjalani hubungan tersesa setelah setelah menjalin hubungan tersebut aku ngerasanya rugi banget di aku, gitu. Banyakan ruginya ketimbang dapat benefit-nya gitu lho. Ketimbang
Mhm. Mmm, ya. Mmm. Mhm. Mhm. Oh, oke. Ruginya tuh dalam hal apa?
Mmm. Dalam segi waktu, tenaga, mental terutama ya, mental sih yang aku rasain banget.
Mhm. Mmm, oke oke. Nah, waktu itu, mmm, oke, mungkin ada satu kejadian deh yang membuat kamu, eee, marah berat, gitu ya? Eee, a sampai akhirnya, kalian putus gitu memutuskan untuk putus.
Mhm. Mmm, ada 1 penyany mhm. Mmm, sebenernya heeh, sebenernya
Oke. Nah, waktu itu tuh kenapa kenapa? <chuckles> Di kalau kalau nggak mau ceritain juga nggak papa Kak. <chuckles> Boleh? Nggak papa diceritain? Oke.
<chuckles> Itu dia <chuckles> Boleh boleh boleh boleh banget Kak. Jadi sebenernya itu tu, eee, kalau misalnya nge ngomongin tentang gimana putusnya satu momen itu tu banyak banget sih, Kak. Mungkin salah satunya yang paling ininya banget ya, klimaksnya banget ya, nah yang bikin aku kayak, "Ah, nggak bisa nih kayaknya." Gitu. Itu gara-gara, eee, dia ternyata ketahuan masih deket sama mantannya, itu fatal banget menurutku. Iya itu fatal banget, mhm. Sebenernya aku udah tau sih dari awal e dia udah bilang ke aku, jadi dia tu ditinggal nikah gitu, Kak, ceritanya. Terus ya udah, namanya, eee, orang pacaran terus ditinggal nikah sakit hati dong, Kak, pastinya. Apalagi m masih sayang, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya kan susah banget tap tambah ya kan, move on-nya gitu kan. Jadi aku bilang ke dia kayak, "Aku memaklumi banget kalo, eee, dia belum bisa melupakan sepenuhnya, tapi aku berharap aku pengennya dia pelan-pelan move on." Gitu. Karena aku juga mau dong hubungan yang sehat dan baik dengan dia gitu lho. Terus ya udah, eh, ternyata, mmm, ketahuan itu kayak 3 m maksudnya pas di bulan ke-3 kit hubungan kita ket di bulan ke-3 itu ketahuan tuh, dia masih dekat ama mantannya gitu. Dan aku tahunya dari orang lain gitu. Sakit hati banget jujur gitu, kan kayak, "Wah, ini orang." Gitu kan, terus ya udah, dari situ kayak apalagi gitu kan yang bisa aku pertahankan, kalau dia mau masih mau sama itu cewek, aku bisa apa gitu kan? Jadi kayak, ya udah deh, gitu.
Eee, oke. Oh, ya. Aduh, <tsk> fatal banget sih itu. Oke. Mmm, iya iya. Mhm. Oke. Mhm. Mhm. Wow, oke. He Iya iya, oke. Kak, maaf banget nih ya, jadi mengorek luka masa lalu nih. <chuckles> Nah, waktu itu, eee, reaksi pertama kamu gimana?
<chuckles> Nggak papa nggak papa aman, Kak. Mmm, reaksi pertama sekali aku justru aku lega. Karena sebenernya, mmm, aku tuh d di selama di hubungan itu, Kak, aku tuh ragu. Banyak ragunya nih dengan dihub dengan hubungan tersebut, karena dari dia tuh kayak nggak ada tanda-tanda meyakinkan aku gitu loh. Kayak di hubungan ini aku sering banget ngerasa kecil, aku sering banget ngerasa nggak aman, aku sering banget ngerasa insecure, aku sering banget ngerasa kayak di hubungan yang toksik gitu loh, Kak. Gitu loh. Mhm. Terus mhm, aku juga ngerasa kita nggak se se apa ya, kan katanya kalau mau cari pasangan itu tu, carilah yang seimbang gitu kan, yang setara gitu kan. Nah aku ngerasa kita nggak setara, aku ngerasa kita nggak seimbang. Cuman dari dia kayak maksain banget hubung hu nih hubungan gitu loh. Terus ya udah, pas aku tahu, mmm, dia masih chatting-an sama mantannya dan aku ngelihat isi chatting-annya apa, e e dari situ aku kayak m lega lega, jujur alhamdulillah aku ngerasa kayak makasih banyak kepada Tuhan gitu, udah nunjukin biar aku tau nih, jalan yang aku ambil itu gimana.
Mmm, iya iya. Mmm. Oke, iya iya, iya aku ngerti banget sih. Oh, iya. Oke. Mhm. Oh, oke. Tapi walaupun kamu lega, pasti kan kamu merasakan penyesalan ya, penyesalannya mungkin bukan karena putusnya, tapi karena kerugian yang kamu alami ya?
Mhm. Bukan, bener, bener gitu, Kak.
Oke oke. Nah, kamu biasanya butuh waktu lama nggak, buat nerima keadaan kalau kalau, eee, lagi nyesel itu?
Lama, Kak, lama banget. Aku ngerasa sakit banget, karena sebenernya ada lagi sih, Kak, selain dia deket sama mantannya. Jadi dia tuh juga deket juga ama salah satu cewek di tongkrongan aku sama dia. Iya, aku juga kayak, "Wah, ini orang." <chuckles>
Oh, oke. Heeh. Wah. Ya ampun! Itu sih bener-bener harus e dihindari banget ya.
<chuckles> Makanya, Kak, aku jadi kayak, "Wah, terima kasih banyaklah kepada Tuhan gitu, udah udah nyelamatin aku, udah ngasih aku apa ya, ngasih tindakan" iya, aku pengen banget lagi, Kak, punya hubungan yang sehat dan nggak toksik gitu, bisa-bisanya aku ngejalin hubungan sama ini orang, makanya aku bilang kan, a a tu sakit banget dan ngerugiin banget.
Bener. Iya iya, beruntunglah kamu. Mmm, oke oke. Oke. Itu berapa lama tuh sang eee, kamu, eee, bisa nerima keadaan itu gitu? Butuh waktu berapa lama?
Mhm. Eee, bahkan sampai sekarang pun aku masih kepikiran, Kak, sebenernya. Cuman aku dibawa ketawa, enjoy, dan ya udahlah ya hidup terus berlanjut, dan aku juga udah terjadi, bisa apa gitu kan, Kak. Jadi yang kemaren dijadiin pembelajaran aja dan aku fokus ke masa depanku gitu.
Mmm, iya sih, karena masih baru. Oh, oke. Iya iya, tapi waktu awal kamu merasakan penyesalan itu, biasanya, eee, hal kecil apa tuh yang kamu lakuin buat nenangin diri kamu sendiri?
Mhm. Mmm, biasanya aku, mmm, merenung dulu kan biasanya kan, Kak. Karena kayak aduh gitu kan, merenung, tapi merenungnya lebih ke kayak merenung apa ya, yang bisa aku lakukan sekarang gitu. Jadi aku ketimbang, kalau misal aku udah mikir yang negatif gitu, mikirin kayak, kan pasti arahnya kalau ke sana tuh kayak aku balik lagi kan, Kak. pasti bakal ngerasa kecil, aku ngerasa nyesel, aku ngerasa rugi, aku ngerasa kayak gitu gitu kan. Itu kan negatif dong tentunya gitu. Nah, biasanya aku langsung kayak e mikirin hal-hal positif, kayak apa ya, yang bisa aku lakuin sekarang? Gitu. Terus, e ke depannya gimana ya, untuk merenc merancang lebih ke, aku jadinya sekarang lebih fokus ke kehidupanku gitu lho, Kak, mikirnya. Mhm, kayak merencanain hal-hal yang mau aku lakukan untuk ke depannya, supaya aku jadi tumbuh menjadi lebih baik lagi gitu.
Oke, merenung. Mhm. Mmm, iya sih. Mmm, oke oke. E Iya betul sih, eee, tapi kamu, eee, suka cerita ke seseorang gitu u apa enggak? Terkait cerita mmm, oke.
Mmm, aku cerita. Aku cerita ke salah satu anggota keluargaku gitu. Di mana dia juga maksudnya di ranah psikolog gitu, Kak, jadi dia, eee, a alasanku cerita dengan dia karena e maksudnya dia kan paham ya, urusan yang mental health gitu gitu. Nah, aku pengennya kalau dari sudut kacamata dia itu tuh gimana sih gitu, biar dia juga ngasih pem pa apa ya, pemahaman dan pandangan ke aku juga gitu, gitu.
Mmm. Mmm, iya. Oh, jadi kamu tuh walaupun cerita tapi p ceritanya pengennya ke orang yang tepat gitu ya?
Hmm, bener. Soalnya aku takutnya mhm, takutnya nanti cerita ke salah orang, malah bikin aku tambah overthinking lagi, lagi.
Bukan sembarang orang. Iya, iya sih, betul juga. Eee tapi setelah kamu menceritakan, eee, penyesalan kamu ke saudara kamu ini ya tadi yang psikolog. Nah, itu bagaimana perasaan kamu?
Mhm. Mmm. Bener. Lega, Kak, lega. Tapi aku jujur pas lagi cerita, itu aku sambil nangis, sambil aku keluarin aja semua-muanya, karena aku udah capek banget nih ya itu. Aku nggak ada e maksudnya selama selama hubungan itu tuh, aku tuh kayak terjebak di hubungan toksik yang mana aku sendiri gak sadar kalo itu tu toksik untuk diriku. Jadi, itu berat badanku sampai turun tau, Kak, gara-gara hubungan itu. Makanya aku kayak eh, biasanya aku nggak pernah lagi ya, turun tuh jadi goals aku malah. Eh, m ngejalin hubungan sama orang, malah turun dengan sendirinya. <chuckles>
Oh, iya iya. Mmm, oke oke. Wah. <chuckles> Iya iya, tapi seenggaknya ada ada hikmahnya ya, berat badan jadi turun.
Gitu. <chuckles> Iya, tapi e harus bersakit-sakit dulu, Kak. <chuckles>
Harus bersakit-sakit dulu, betul betul. Tapi, mmm, kamu itu lebih suka, eee, lebih susah untuk memaafkan diri kamu sendiri atau mmm, orang tersebut?
Mmm, lebih susah memaafkan diriku sendiri kayaknya ya. Soalnya balik lagi, semuanya terjadi di dalam kehidupanku itu tu atas izinku gitu loh, Kak. Meskipun orang yang memang, mmm, menjalin hubungan dengan aku tersebut salah gitu, tapi kan balik lagi, yang ngizinin hubungan ini terjadi kan aku juga gitu kan. Jadi itu sih, aku sampai sekarang tuh kayaknya masih gitu lho, nyalahin diriku. Cuman aku juga nggak mau berkutat terus-terusan untuk nyalahin diriku, karena itu nggak baik kan ya.
Mmm. Mhm. Mmm, oke. Oke oke, eee, iya sih betul juga. Nah setelah kamu merenung terus kamu membicarakan, eee, penyesalan kamu ini kepada saudara kamu itu, mmm, nah terus kamu, eee, ada nggak, eee, penyesalan ini tuh yang justru kamu pengen lihat tuh sebagai pelajaran gitu, mungkin?
Mmm. Mmm. Iya ada banget semuanya aku jadiin pembelajaran, Kak, karena ini wah ini menurutku kayak gong banget sih, sakit banget sih, Kak. Karena apa ya, soalnya juga aku ni hubungan tuh sama orang yang lebih tua jauh dari aku, yang mana ekspektasiku ini salahnya aku juga ya, mungkin aku berekspektasi. Mmm, ekspektasiku adalah, mmm, ketika aku menjalin hubungan sama orang yang lebih dewasa dari aku, aku berharapnya dia juga dewasa gitu, ternyata, mmm, anak kecil ternyata ada loh anak kecil yang terjebak di dalam tubuh orang dewasa gitu. Itu Itu yang aku lihat.
Mmm. Oke. Mmm, iya ya. Mhm. Mmm, oke, jadi sifatnya kekanak-kanakan ya?
Mmm, benar benar, m ternyata ada orang dewasa masih masih banyak banget orang dewasa yang belum, eee, selesai sama dirinya, masih sama trauma-traumanya dan sebagainya itu sih pembelajaran yang aku dapetin banget ya.
Mhm, ah. Oke. Iya betul, nah setelah kamu ambil pelajarannya berarti, eee, kamu nggak takut lagi dong untuk menjalin asmara dengan orang lain lagi gitu.
Mmm, kalau dibilang takut tuh enggak cuma lebih ke kayak, eee, khawatir aja. Aku khawatirnya nanti kepikirannya kayak takutnya tuh kayak, mmm, berada di ini yang salah gitu loh, Kak, aku takut mendapatkan orang yang nggak dewasa gitu, m masih mendapatkan maksudnya polanya masih sama git itu yang aku takutin.
Mmm, iya iya. Mmm, mhm, oke iya sih betul juga. Mmm, nah kamu gimana? Kamu tuh punya cara nggak? Cara tertentu yang ngebuat kamu ngeredain pikiran negatif yang muncul dari rasa penyesalan kamu gitu.
M Kalau kayak gitu sih biasanya itu aku cerita ya kan, cerita sama anggota keluargaku. Terus aku juga kayak, eee, apa namanya, mmm, aku juga ngobrol sama temen-temenku juga gitu. Terus atau aku juga denger musik, nah tapi biasanya nih, Kak, aku yang paling lumayan cukup efektif itu juga journaling.
Mmm. Oke. Mhm. Oh, journaling apa tuh? Oh, mencatat gitu ya?
Iya bener, jadi aku kayak ya udah, aku kayak mencatat aja di buku gitu, eee, hiruk-pikukku apa yang pengen aku lakuin, perasaanku aku luapkan disitu, gitu.
Oh, iya iya. Oh, iya iya. Iya sih. Apalagi kalau kalau kita mencatat tuh jadi kayak e emosi kita bisa luap semua ya, bisa kita keluarkan semua. Iya iya betul.
Mhm. Bener bener, itu lumayan lega sih, Kak. Lumayan membantu.
Wow, oke oke. Jadi membantu selama kamu, eee, pemulihan rasa penyesalan ini ya.
Benar banget benar banget.
Wow, udah jadi berapa buku, Kak? <chuckles>
<chuckles> Aduh nggak usah ditanya deh, Kak, udah berapa buku ya? Itu nangis-nangis ada, terus, eee, robek buang robek buang ada gitu. Iya soalnya aku juga pernah nemu hacks gitu, jadi kan aku ngerasa kayak heeh, aku ngerasa kayak, mmm, berakhirnya hubunganku itu tu kayak nggak st kayak nggak selesai gitu loh, belum tuntas menurutku ya, menurutku, nggak tahu dari pihak dia. Soalnya terakhir itu aku ngajakin dia ngobrol, aku tuh mau ngajakin ngobrol untuk udahan. Tapi, mmm, apa namanya, eee, bukan udahan, maksudnya untuk mencoba rujuk lagi tapi aku mau lihat dulu respon dia gitu, kalau dia emang nggak mau ya udah, ya udahan aja gitu loh. Itu masih begonya aku ya. <chuckles> Cuman ternyata pas aku pas aku pas aku ajak komunikasi dari dia tuh jawabannya tuh kayak kayak nggak niat gitu loh, Kak, jadi kayak ya udah. Ya udah, jadi pas dia balas chat aku nggak aku jawab lagi karena ak aku sudah tau, "Oh, ni orang emang nggak ada niatan mau gimana-gimana." Jadi terakhir itu baik di sosial mediaku yang A-B-C-D sama dia, semuanya terakhir chat-nya dari dia dan nggak aku balas sama sekali, nah itu kan kayak nggak tuntas kan, Kak? Aku ngerasanya kayak nggak tuntas. Ya kan? Nah, mmm dari situ aku nulis, pokoknya aku nulis apa pun yang pengen aku sampein yang belum s kesampaian sama dia. Nah katanya kalau kita, eee, apa namanya, nggak nggak ada kesempatan waktu itu untuk apa mau mengakhiri hubungan sama oranglah atau ada yang uneg-uneg yang pengen disampein, ini hacks dari journaling itu ya. Jadi tulis aja tulis di kertas apa yang pengen kita sampein, tulis namanya, ya tulisin aja semua-muanya yang pengen kita sampein, terus ya udah. Dan aku cobain, eee, cukup lega sih, cukup mmm, iya cukup agak longgar sih, Kak.
<chuckles> Wow, oke oke. Oh iya! Oh, heeh. Mhm. Mmm, iya iya. Iya. Oh. Mhm, hmm. Oke oke, iya sih, mhm. Mmm, oke oke. Mmm? Iya iya. Mmm. Oke, ya menarik juga nih, Kak, sarannya, boleh dicoba ya? Oke, eee, <laughs> tapi, mmm, kalau kamu aku penasaran nih kalau misalkan kamu bisa kasih saran ke diri kamu sendiri di masa lalu, kamu bakal bilang apa?
Iya, boleh boleh. <giggles> E Aku bakal bilang jangan terlalu empati sama orang pertama, kalau mau empati lihat dulu diri sendiri apakah perlu diempatiin gitu, kayak lihat dulu apakah diri sendiri ini yang perlu paling pertama ditolong baru orang lain itu itu salahnya aku yang pertama ya, eee, terus yang ke-2, adalah kalau insting udah bilang enggak artinya enggak jangan dipaksain, gitu loh jangan, "Eh, cobain deh." Atau kayak, "Ah, nggak papa lah." Enggak nggak, kalau insting itu emang nggak pernah bohong sih, insting tubuh, insting pikiran, insting hati itu nggak pernah bohong, jadi ikutin apa kata insting. Terus, mmm, kalau udah ngerasa prinsip-prinsip kehidupan udah mulai goyah, udah mulai lepas, itu artinya berada di hubungan yang nggak sehat gitu loh yang toxic gitu, jadi itu sih yang aku pengen kasih ke diriku masa lalu.
Oh, oke. Mmm. Iya. Mhm. Iya, betul sih. Mmm. Oke oke, Kak menarik banget loh Kak cerita kamu hari ini <chuckles> aku benar-benar jadi tersentuh dengarnya jadi pengen ikutan sedih.
Iya. <chuckles> Ah, <chuckles> nggak papa nggak papa, ini jadiin pembelajaran aja dan diketawain aja lah, ya, hidup terus berlanjut, bisa apa gitu kan ya, oke deh.
Oke, iya betul, <chuckles> iya deh, mhm, semoga seiring waktu bisa menyembuhkan rasa penyesalan kamu ya.
Iya, amin amin, makasih banyak ya Kak, Kakak juga deh, semoga ya kehidupannya baik juga deh. Oke, sampai jumpa Kak, makasih banyak.
Iya. Amin, oke, sampai jumpa.